Leichtsinn gemischt mit noch nie schlechter Erfahrung gemacht, hast du zu früh angefangen. Und da da da
Mhm. Ob die habe da habe natürlich den Preis dafür zahlen müssen, ne? <giggles>
Genau, da da hast du jetzt 'n Preis dafür bezahlt. Wenn es geklappt hätte
Ja. Ja Mhm.
Ja, wenn wenn's keinen Rückschlag gegeben hätte, hättest du natürlich gesagt: „Ah, die haben ja was empfohlen, aber das ist ja Unsinn. Ich kenne mich ich kenn mich besser.“ Also das, was die Ärzte empfehlen, ist ja immer 'ne 'ne Erfahrung anhand zu einer großen Zahl. Im Einzelfall kann das ja immer auch anders aussehen. Und bisher, wenn ich wenn ich das höre, ähm, mit mit 30 im leistungsorientierten Sport noch ohne große Verletzungen durchzukommen, ist schon eher außergewöhnlich, ne?
Mhm. Ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Ja, ja, das hat man mir auch gesagt und dass ich deswegen auch einfach sehr gute Chancen habe. Wenn das jetzt, wie du sagst, im jungen Alter jetzt bei Fußballern zum Beispiel im Kreuzband, da was einmal kaputt geht, das gibt ja auch Leute, die sind einfach sehr anfällig, ne? Für für Verletzungen. Und, äh, wie gesagt, da bin ich scheinbar von verschont. Ähm, ja, ich, ähm
Genau. Genau, genau, genau. Also dann die Natur hat es, glaube ich, ganz gut mit dir gemeint bislang, wenn du mit 30 die erste schwere Verletzung hast.
ja, <chuckles> das denke ich auch. Ja, das denk ich auch das denk ich auch.
Ja, aber aber umso wichtiger ist, ähm, jetzt, wo du vielleicht auch 'n bisschen klarer bist im Kopf als mit 18, 19 Ich ich weiß nicht, wie du mit 18, 19 warst, aber mit 30 hat man gewisser äh, gewiss 'ne andere Lebenserfahrung, ähm, dass man dann das vielleicht auch 'n bisschen besser einordnen kann als mit 18 19 Und und die Herausforderung, der musst du dich stellen, oder?
Mhm. Mhm. Mhm. Das stimmt. Das stimmt. Ja, ja, doch, definitiv. Ähm. Danke auf jeden Fall für für dein offenes Ohr schon mal, für den für die gut gemeinten R äh, Ratschläge und ähm, auch
Ja, ist ja eher 'ne Be eher 'ne Beschreibung deiner Situation, ne? Da ist ja kein Ratschlag dabei. <laughs> Den Ratschlag hast du dir ja selbst gegeben, ne? Als als Folge davon.
Ja, doch, du hast doch schon gesagt, was ich jetzt <laughs> ja, genau, aber aber bestätigt, ne? Also be 'ne Bestätigung, ähm, des Ratschlags weiß doch manchmal ist man so verkopft und mit sich selber so viel, dass es ganz hilfreich ist, von außen noch mal so, äh, das Ganze beleuchtet zu bekommen und, äh, in der Annahme bestätigt zu werden, die man hat, ähm, bei so Selbstzweifeln.
Ja, ja, genau. Ja. Genau. Geh in die Physio, hör auf die Leute, weil die haben tagtäglich 8 oder 9 Patienten, die sich äh, die die wissen, was geht. Und die meinen's immer alle gut.
Mhm. Mhm. Ja, okay. Das stimmt wohl, das stimmt. Habe ich gemerkt. Du meinst auch gut mit mir. Danke dafür. Ähm
Alles Gute, toi toi toi, gute Besserung.
Dankeschön. Mach's gut. Bis dann.
Ciao.